Non riesco a formare un rapporto completo, ecco; un rapporto, assolutamente sì, perché, ripeto, un santo non sono, ancora ancora ci vuole per <chuckles> per mandare a rif. No, m esatto, ma ma figurati, ma figurati. Però, ecco, ho sempre avuto amici un po' più grandi di me, ehm, che mi hanno insegnato tanto, un po' dei mentori sono stati.
Okay. <chuckles> Per la santità. Forse magari non la cerchi neanche. <chuckles> Ottimo, e invece la tua famiglia come ha vissuto questo tuo cambiamento, questa tua evoluzione?
Dunque, uhm, sicuramente, uhm, faccio una distinzione tra mio padre e mia madre, nel senso, mio padre magari non non non riesce a uhm, cioè non riesco ad ave a al ad allinearmi diciamo con la nostra mentalità, che è un po' diversa, ecco, per questioni
Okay. Okay, è una persona che sai essere diverso da te, anche sotto vari punti di vista.
Assolutamente, lo accetta, ma non capisce il perché, e io non riesco, magari, a volte quando ci provo a s mhmm, ad introdurlo, ecco, nel mio mondo. Però ci sta, cioè non
Mh-mh. Vabbè, l'importante è che l'accetti comunque, nonostante non lo capisca.
Assolutamente. Invece con mia madre, un po' meglio, nel senso, con mia madre riesco ad avere dei discorsi che, magari, uhm, ai tempi, quando ci capivamo di meno, non mi sarei mai aspettato che <exhales> che di un futuro così roseo, a riguardo tanti noi, ecco, perché, alla finec, mia madre, è come se fosse la mia migliore amica e davvero penso di potermi ap aprire.
Invece tua madre? <chuckles> Che bello. Quindi, a ehm, sei riuscito un pochino a far forse crescere anche lei, sotto questo punto di vista, anche se era già più cresciuta?
Sì, assolutamente. Magari non, mhmm, riguardo alcun alcune realizzazioni personali, cioè, ad esempio, c'è un libro che mi ha cambiato la vita.